Ma questo da sempre è così, cioè non c'è mai stato un disegno, come dicevi tu, ehm, per agevolare gli spostamenti dei cittadini la sera. Ehm, cioè, Amburgo, Berlino, funzionano, eh
Sì, sì, beh, ma anche per tipo No, no, è vero, è vero, ma anche tipo per andare in aeroporto, cioè da dove abito io non esistono proprio mezzi per arrivare in aeroporto o ma in qualsiasi aeroporto che sia Malpensa, Linate, uhm, Orio al Serio, forse af ancora, ancora, forse c'è qualcosa per andare a Malpensa, però cioè veramente
Mh Sì, c'era quel trenino adesso per Malpensa, non so se poi
Sì, ma devi comunque farti un sacco di cambi, cioè, co ma sì, è un casino. Cioè, invece infatti, dico, un turista che viene qua senza la macchina, io non so come fa. Non saprei neanche io come arrivarci in aeroporto senza macchina, figurati. Ehm, invece, cioè, in quei posti lì sei collegato ovunque, sei comodissimo per andare da qualsiasi parte, sei un'altra ro cioè, non ha paragone sta
Tipo 2 cambi, sì, sì. <chuckles> Sì, no, allucinanti. Ma guarda, ti racconto d semplicemente che noi, le qua la macchina ce l'avevamo. Mia moglie è venuta qua in macchina dalla Francia, ehm, l'abbiamo dovuta vendere perché non la usavamo mai. Cioè, quindi abbiamo venduta. Dopo 1 anno era parcheggiata lì, non la non la toccavamo mai, quindi a un certo punto l'abbiamo venduta per
Mh-mh. Eh vedi, ma che bello. Cavoli. Ma magari guarda, con tutti i soldi che spendo io per sta macchina. <chuckles>
Uh! Mamma mia, tra assicurazione, bollo, eh, <chuckles> revisioni. <chuckles>
Mamma mia. No, no, sempre in ballo peggio di un figlio.
Eh no, è terribile. Poi quin ce la siamo venduta almeno questo pensiero non ce l'abbiamo più e del resto si vive bene anche, cioè, sì, uhm, cioè no non mi manca, ecco.
Che bello. Ma e beh, sì, perché una volta che c'hai i mezzi che s cioè, alla fine sono puntuali e ti cioè, che puoi andare dappertutto, cioè, cosa te ne fai effettivamente di avere una macchina? Cioè, n il nulla. Anche per l una questione di di, mhmm, <tsk> diciamo co si dice, oddio, di inquinamento. Mica inquinamento. Cioè, se facessero così anche da noi sai quanti problemi in meno, invece no, non ci arrivano, a quanto pare. <snorts>
Infatti. L'inquinament Mh. Mh-mh, no, ormai sì, infatti ci spostiamo con i mezzi, poi, ah o in bicicletta, visto che p c della storia ti raccontavo, abbiamo scoperto la bici, poi <chuckles> non l'abbiamo la sì, non l'abbiamo lasciata più la bici. Infatti, anche al lavoro andiamo in bici.
Eh, anche quella è una bella svolta. No, beh, io penso che abitare tipo a Milano in centro, anche lì con mezzi e bicicletta ti sposti tranquillamente, però appena esci un pochettino, ciao, sei perso. Cioè, io anche in bicicletta, dove abito io, per arrivare in alcuni posti è impossibile, cioè dovrei farmi chilometri, quindi non è cosa. Eh, pure, sì, sì, sì, esatto. Va bene, dai, grazie a te. Cia ciao.
È vero. È vero, è vero. Eh. È un po' anche pericolo che le piste ciclabili fanno schifo. <chuckles> Grazie mille. Ciao.